हाँ, ये तो सच में मैंने महसूस किया है कि ना, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और अगर किसी ने मुझसे कुछ कहा है, कोई रिश्तेदार है जो बार-बार रोका-टोकी कर रहा है, मेरी पढ़ाई के बारे में पूछ रहा है कि अ, कई रिश्तेदार तो मेरे ऐसे हैं, जो हर बार जितनी बार मिलते हैं, उतनी बार बस पढ़ाई की बातें करेंगे। "और बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है?" अरे, कैसी भी चल रही हो, आप लोग एक बार पूछ लो, बस तसल्ली कर लो जितना पूछना है उतना। बार-बार पूछ के, वो चिड़चिड़ी दिलवाते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। और कभी-कभी तो मैं जैसे, बदतमीज़ी से तो नहीं कह सकती लेकिन इंडायरेक्टली ज़रूर, ऐसा जवाब दे देती हूँ, कि उनको फ़ील हो जाता है कि ये बहुत खतरनाक है। और मैं अपने दोस्तों की बात करूँ ना, तो उनके साथ तो मेरा अक्सर झगड़ा रहता है कि, "तुम लोग फ़ोन नहीं करते, कभी बात नहीं करते, अपने-अपने में बिज़ी रहते हो" और ऐसा। हमें मतलब उनसे भी हमेशा लड़ती-झगड़ती र रहती हूँ। और जैसे और भी मेरी कज़िन्स वग़ैरह हैं तो उनको ऐसे एक तरह से डाँट लगाना, कि "तुम लोग ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे" और एक तरह से अगर खाने-पीने की भी चीज़ें रखी हुई हैं तो अगर उनने फैला दी हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको डाँट लगाना। कई बार तो ऐसा हो जाता है, कि वो लोग मेरे से चिल मेरे पर चिल्लाने लगते हैं कि "तू बहुत सबकी दादी बनी फिरती है, सबको समझाती है और तुझे क्या करना? हम लोग जैसा भी रहें जैसे भी रहें, हमारे पेरेंट्स हमसे कुछ कहते नहीं।" तो मुझे बुरा भी लगता है कि यार सच तो कह रहे हैं, मैं क्यों इतना हक जताती हूँ और क्यों इतना इन लोगों पे अ, चढ़ती हूँ कि हर बात के ऊपर, तो मुझे बुरा लग जाता है फिर मैं अपने मन में डिसाइड भी कर लेती हूँ कि अब नहीं कहूँगी इनसे कभी भी कुछ नहीं कहूँगी। फिर मेरी ना, आदत बन चुकी है लोगों से लड़ाई ऊपर से बोलने की, कि पहले से झगड़ा करने की। और एक अपनेपन से बोलती हूँ, मैं अपनापन फ़ील करके लेकिन उन लोगों को बुरा लगता है तो मैं, मैं चाहती हूँ, कि ये आदत बंद हो जाए मैं बिल्कुल भी कुछ ना बोलूँ उनसे।
हम्म। जी। हम्म, जी। जी। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। ओह! हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी। जी। हुँ, हुँ। जी, जी, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ और, आप जो चाह रही हैं ये तो बहुत उम, बढ़िया है कि आप खुद से कोशिश कर रही हैं इस चीज़ के पीछे और आप इसीलिए शायद ये सारी चीज़ें आज साझा भी कर रही हैं। तो आप एक चीज़ बताइए, आपने जैसे बताया कि ये कभी भी शुरू हो जाता है, ये मतलब किसी स के साथ भी आप अक्सर ऊँची आवाज़ में या थोड़ा-सा उनको टोकने लगती हैं। और जबकि आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगता, जब कोई रिश्तेदार किसी चीज़ के लिए आपको कुछ कहता है। तो ये बात समझने वाली है, बिल्कुल। तो एक चीज़ अगर आप मुझे और बताएँ कि, जैसे आपका एक बार झगड़ा हुआ, चाहे वो अपने दोस्तों से हुआ या भाई से हुआ या आपके कज़िन्स से हुआ, तो झगड़े के बाद क्या होता है? क्या बिल्कुल आप चुप्पी साध लेती हैं? या उनको बिल्कुल ब्लॉक ही कर देती हैं? कैसे मतलब द झगड़े और वापस सुलह के बीच में क्या-क्या होता है? आप बताएँगी प्लीज़?
जी। हाँ। जी। हाँ। हाँ।